Ah, tem sim, sabe. Olha, pô, a verdade tem várias, né, eu tenho uma playlist só de música que o nome da o nome da playlist é Hype, né, pra músicas para me botar para cima, para me deixar, tipo, mais animado e tudo. Mas eu vou vou ser bem sincero contigo, né, o que me anima muito estilos de musicais, né, que me animam bastante, que me botam mesmo para cima, né, é música eletrônica. Gosto muito, porque as batidas rápidas, sei lá, me faz também me animar, né, ficar, tipo, mais elétrico, né. Não não sei explicar.
Hum. Ah menina <laughs> Que ótimo. Hum. Uhum. Teclando. Olha só. Hum. Aham. E é o tipo de é o tipo de música, assim, que você gosta de de ouvir em qualquer situação da sua vida ou tem um momento mais específico que você prefere ouvir? Porque você falou que tem um mon uma playlist, né, então, eh, na parte da eletrônica como é que é?
É, não Aham, sim, sim. Então, imagina, não é algo que eu escuto, assim, né, todo dia ou sempre tenho que estar escutando, né, e muito menos, ah, só esse tipo de música. Eu escuto de tudo, né, na minha playlist tem literalmente tudo, tem funk, tem rock, tem música eletrônica, tudo bagunçado, mas são músicas que eu gosto e que me me dão, né, alegria, que me dão felicidade, são músicas para cima, eu tenho essa playlist de músicas para cima. Só que imagina, o fato de eu ser DJ também, e de eu gostar de música eletrônica ajuda muito a ter playlists também só de músicas eletrônicas que são mais para cima, sabe? Então tem um artista que eu gosto muito que é um DJ de tech house e produtor também, chamado Jamie Jones, né, o Jamie Jones ele é inglês ele é inglês ele é inglês.
Uhum. Hum. Tudo bagunçado numa playlist só? Aham. Uhum. Entendi. Hum. Aham. Co com certeza. Uhum. Aham. Como o nome? Aham. E ele ele é a americano? Inglês? Ok. Com esse nome, né. <chuckles>
É. E ele tem umas músicas muito boas, né, uma vibe muito boa também. Também tem o Calcox, que é outro que eu gosto muito também, que é outro britânico.
Aham. Hum, eu não conheço muito a parte de de música eletrônica. Então vou aprender com você aqui os bons nomes, né. <chuckles>
Ah, legal. E é engraçado, né, porque eu não era a pessoa que era mais ligada, assim, à música eletrônica, eu sempre gostei de tudo, sempre fui eclético, nunca tive preconceito com nenhum estilo musical, sabe, só que é aquilo
Aham. Uhum. E e quando foi que isso mudou?